Oye, hablando de las relaciones entre amigos y familia, me gustaría saber, ¿tú qué, eh, viene a tu mente cuando piensas en en la calma, y en el papel de la familia y los amigos con eso mismo?
Sí, pues, para mí, la familia y los amigos son importantísimos para estar en paz, para desahogarme, para sentirme tranquila. Ellos son como mi mi lugar seguro, ¿sabes? Eh, cuando tengo algún problema, ya sea del trabajo, o que, por alguna situación, no me siento bien y necesito, eh, sacarlo, desahogarme, pues, en las primeras personas en las que pienso son, por un lado, pues, mi mamá, eh, mi esposo, incluso ahora que ya mi hijo es adolescente, también me apoyo mucho en él, eh, me gusta platicarle mis cosas, me gusta platicarle cómo me siento. Y, definitivamente, para otros temas, pues, también están los amigos, ¿no? Que siempre están escuchándote, que siempre te sacan una sonrisa, y que te hacen, eh, pues, cambiar totalmente tu tus tu humor y cómo te sientes.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Por la conversación que estoy teniendo contigo, me doy cuenta que es importante la sociabilización dentro de tu vida cotidiana, el conversar y el saber, eh, también conversar y escuchar. Me gustaría saber, en tu familia, ¿qué diferencias e en encuentras en hablar, por ejemplo, de algunos temas delicados y cómo lo tomas, eh, para hablarlo a así con ellos, o qué diferencia hay con tus amigos también? ¿Hay algo en lo que puedas profundizar más, digamos, en tu familia, o, al contrario, con tus amigos?
Ajá. Sí, eh, definitivamente, hay temas que prefiero 100%, eh, tratarlos o platicarlos con mis amigas, porque me doy cuenta de que no soy la única la que está emepres enfrentando o pasando por por temas, eh, pues, n no sé, a veces con la familia, a veces con el trabajo, con tu salud, con tu cuerpo, con los cambios que vas experimentando con la edad. Eh, cuando platicas con amigas, es como muy s eh, relajante el hecho de que ellas te digan: "Oye, pues a mí también me pasó, oye, sí, yo estoy atravesando por lo mismo", es como decirte: "No estás sola", ¿no? Entonces, eso la verdad es que da mucho confort y, entre todas, pues, nos ayudamos con tips, ¿no? De que: "Bueno, pues, a mí me está funcionando esto, yo estoy haciendo lo otro. Mira, no te preocupes, hazlo así". Entonces, es como un círculo de apoyo superbonito en el que puedes saber que que no estás sola otra vez, ¿no? Este, que que hay alguien más que lo está pasando y que, sobre todo, tiene una solución. Entonces, te hace ver como otros enfoques y no solamente enfrascarte en el que: "Híjole, ¿y ahora cómo le voy a hacer y cómo salgo de esta situación?".
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Sí. Y tú, a su vez, eh, me supongo que sabes también escuchar y sabes también, pues, eh dar consejos, y me gustaría saber al si tienes alguna anécdota en la cual tú te hayas sentido, pues, eh, comprendida o entendida, o tal vez en la que te hayan hecho ver la situación de otra manera y de esa forma, pues, eh, lograste recuperar cierta estabilidad o cierta calma. Si tuvieras algún ejemplo, sería muy bueno.
Sí, pues fíjate que recientemente me pasó que yo estaba como muy preocupada porque yo empecé a notar algunos cambios en mi salud, eh, sobre todo en mi salud visual, ¿no? Eh, de pronto, como yo trabajo todo el día prácticamente en la computadora, pues de pronto empecé a notar que ya como a cierta hora del día me dolía mucho la cabeza, empezaba como a ver borroso, eh, luego ya me me levantaba de mi lugar, de mi escritorio y empezaba como a ver lucecitas y me empecé a preocupar honestamente. Entonces, eh, bueno primero hice una cita con el oftalmólogo pero en en ese inter en el que me iban a a atender pues platiqué con mis amigas teníamos ya como agendado este, vernos, cenar, y empecé a platicarles y les dije: "Es que oigan, estoy superpreocupada porque esto y yo no sé qué es", y como que yo lo empecé a sobredimensionar, ¿no? Entonces, la verdad es que ellas se atacaron de la risa las las 2 amigas con las que estaba y me decían, es que amiga, es la edad, decían, no hay otra cosa más que la edad, y no te preocupes porque seguramente cuando vayas al oftalmólogo te van a decir que esto es la presbicia y que tiene que ver con la edad y que no pasa nada, que llegó tu momento de usar lentes, dice justamente de saca una de sus lentes y dice: "Justamente yo fui la semana pasada porque me empecé a sentir igual, sentí como que era algo gravísimo" y la otra se muere de la risa y dice: "Es que yo estoy igual" y entonces como que eso al final acabamos atacadas de la risa porque decíamos uno lo sobredimensiona, sientes que a lo mejor te van a dar un diagnóstico así supergrave, que es una situación muy complicada y sobre todo lo que lo que te decía hace ratito ¿no?, que tú sientes que eres la única, entonces, para mí ese desahogo fue como de: "Ay qué tranquilidad", y cuando llegué a mi cita con el oftalmólogo ya llegué como más relajada, como ya sintiendo que, no sintiendo que fuera el fin del mundo y efectivamente ese fue el diagnóstico, a partir de ahí pues ni modo me tocó usar lentes, ahorita uso lentes y estoy la más feliz porque se resolvió mi situación y me da risa que ahora nos vamos a cenar con amigas y las 3 sacamos nuestros lentes para ver el menú de la carta, para ver el celular, y y pues bueno, dices, es parte de la edad y está padrísimo que estés acompañada en este proceso de crecer y pues hasta de las dolencias ¿no?, este, de de todas estas cuestiones médicas nos pasa a todas y juntas pues lo podemos resolver.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Uh. Claro. Ujú. Mm, ujú. Ajá. <laughs> Ajá. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. <laughs> Ujú. Ujú. Finalmente, son procesos que son inevitables y l lo mejor es tomarlos con gracia y con sabiduría y humor también, y en el punto de la visión, pues, es algo característico de las personas, de todo tiende a a desgastarse y, pues, no hay nada más que una buena dosis de amistad y una buena dosis de humor para entender las cosas por diferentes caminos, ¿no? Ahora, me gustaría mucho saber sí por el contrario, en estos, em, momentos de querer transmitir tal vez tus pesares o tus preocupaciones, te has encontrado con que, eh, pues, el comentario no es lo que tú esperabas, tal vez es un comentario bastante negativo y ¿cómo lo has manejado? Sí es que así ha sucedido.
Así es. Así es. Ujú. Pues sí, eh eh, hay veces en las que tú le cuentas algo alguna situación que estás atravesando, a ya sea un familiar o algún amigo, esperando que a lo mejor ellos te den una solución, ¿no? O que te den un consejo como como dicen, que te digan lo que quieres escuchar. Y a lo mejor a veces no es así, ¿no? Y me pasa mucho, sobre todo con mi mamá o con mi esposo, que los dos son muy directos y los dos son como muy objetivos. Entonces, a lo mejor yo me acerco a ellos pensando que me van a dar un consejo que me va a apapachar, ¿no? O que me van a dar la razón en alguna situación y y no es así, entonces, en el momento la verdad es que sí como que me enojo, me decepciono y como que ya no quiero seguirles contando, como que ya digo: "Ay, o sea, no me están diciendo lo que yo quiero escuchar, ya no quiero platicar con ellos", pero a la larga la verdad es que analizando los consejos que me dan y, eh, pues, sus argumentos, la verdad es que me doy cuenta que todo lo que me dicen, pues, es por mi bien, ¿no? Y que a lo mejor sí, efectivamente muchas veces no es lo que yo quiero escuchar y no me dan la solución más rápida, pero finalmente, eh, me hacen reflexionar, me hacen pensar en qué tengo que hacer, en cuáles son los siguientes pasos que tengo que dar y la verdad es que siempre se los agradezco porque sé que aunque otra vez no es lo que yo quiera escuchar y a veces me me ponen hasta de mal humor, eh, siempre es muy grato tenerlos ahí para mí, saber que me van a escuchar, saber que el consejo que me van a dar va a ser para bien y que finalmente, pues, son personas como muy sabias, yo los considero como muy sabios porque son muy objetivos y tienen muchas experiencias de las cuales yo he aprendido mucho.
Ujú. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. <chuckles> Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Bueno, los especialistas dicen que, generalmente, uno quiere a la gente que dice las cosas que uno ha pensado antes. Entonces, uno tiende a relacionarse, las personas tienden a relacionarse con con aquellos que devuelven lo que piensas tú. Y cuando alguien devuelve lo que no piensas tú, entonces, es motivo a veces de rechazo. Y es una situación, pues, bastante lógica, pero en el caso tuyo, creo que también tiene mucho que ver la flexibilidad de mente, la apertura mental, y sobre todo el querer conversar, el querer expresar lo que te preocupa. En algunas ocasiones, eh, se recomienda, si no vas con terapeuta, que te expreses y que al momento de tú escuchar tu conversación, tu problema, digamos, en palabras, encuentras diferentes expresiones que, tal vez, en tu mente solamente estaban encerradas y tal vez agobiándote. Lo que me lleva a preguntarte es, eh, a ¿hasta qué punto tú eres, eh, esa persona sociable que gusta de contar sus problemas y hasta qué punto prefieres mejor guardártelos y esperarte hasta que llegue, no sé, a a la persona o el tiempo adecuado, si es que lo hay?
Sí. Sí. Ujú. Ujú. Sí, la verdad es que yo me considero una persona más reservada, eh, no es como que vaya por la vida contándole mis mis situaciones y mis problemas a la gente. Yo lo noto que yo soy al este, como un imán, ¿no? De pronto estoy en la sala de u de u de espera de un médico, o estoy, eh, viendo cómo entrena mi hijo, estoy en algún lugar, y siempre encuentro una persona que se acerca conmigo, y sin conocerme, me empieza a contar sus situaciones, ¿no? No no sé, este, me platican de alguna problemática, me piden consejos, y yo digo: "Bueno, qué padre que yo les transmita, a lo mejor, esa confianza". Pero yo, por mi lado soy, al contrario, soy súper reservada, la verdad es que, para que yo cuente algo que me está pasando, solamente lo hago con mis 2 amigas, que son como mis mejores amigas de toda la vida y que me conocen a la perfección, con mi esposo y con mi mamá, nada más. O sea, la verdad es que y de hecho, incluso, con ellos, a veces, hay situaciones que prefiero esperarme un poquito a ver si yo logro solucionarlas, a ver si se me pasa, y no siempre se los cuento al principio, como que sí me considero más una persona reservada que busca, eh, a veces, resolver las cosas por por mí misma, ¿no?
Ujú. Ajá. Mm, ujú. Ujú. Ajá. Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Ujú. Y esa parte tuya reservada que es, eh, al mismo tiempo cuidadosa con tus palabras y cuidadosa con tal vez no alterar a los demás, ¿a ti te ha llevado a veces a reflexiones positivas acerca de lo que debes hacer, o también te logras ensimismar tanto en los problemas que de plano a veces di dices: "Necesito hablarlo ya?".
Sí, yo creo que, eh, cuando ya veo que la situación se está volviendo más complicada, que me está afectando a mí en mi modo de relacionarme con los demás, en cambios de humor, en mi energía, a lo mejor a veces hasta en la concentración en el trabajo. En ese momento es cuando digo: "No, creo que sí necesito ayuda, necesito hablarlo y necesito apoyarme de alguien para buscar una solución". Porque a veces son cosas muy sencillas. Pero tú, en tu mente, pues las vas complicando, le vas poniendo como más elementos, los vas enredando, y de pronto cuando cuando lo cuentas y cuando ya lo hablas en voz alta, en ese momento hasta, ah, te fluye, la la solución a ti misma, ¿no? Y dices: "¿Cómo no lo vi? O sea, ¿cómo me dejé ensimismar? Me dejé preocupar y me dejé llevar por una situación que no valía la pena", ¿no? Y y muchas veces, eh, pues sí, es es desgastante y vale la pena sacarlo para que, en conjunto, pues, puedan buscar una solución o podamos buscar una solución.
Ujú. Ujú. Sí. Ujú. Así es. Ujú. Y, a su vez, cuando tú convives con tus amigos, por ejemplo, eh, amigas, ¿tienen ellas, entonces, también esa confianza y esa absoluta seguridad de que en ti encuentran una discreción o de que encuentran una calma para l lo que están viviendo?, ¿o o tú cómo lo vives?, ¿te gusta te gusta opinar, te gusta dar consejos, o sueles solamente escuchar?
Pues, mira, primero sí me gusta escuchar, me gusta entender exactamente por lo que están pasando. Eh, agradezco infinitamente la confianza que ellas tienen, y tenemos una amistad muy bonita en la que, eh, las tres sabemos que, cuando algo nos preocupa, inmediatamente nos mandamos un mensaje y es: "¿Podemos vernos hoy? Tengo que hablar". Entonces, ya sabemos que algo está pasando y a mí sí me gusta primero como escucharlas, entender cuál es la situación y, después, dar mi opinión, ¿no? No me gusta como imponer ni decirle: "te lo dije", o decirle: "tienes que hacer esto", ¿no? Sino, más bien, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, un poquito aconsejarlas y sugerirles, y sí, hacerles saber que estoy ahí para ellas, que si necesitan este acompañamiento mío, saben que pueden contar conmigo. Y, pues, bueno, esperar que siempre se resuelva la situación favorablemente y verlas nuevamente como bien, ¿no?, y que pueden sobrellevar esos escenarios complicados.
Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Ujú. Claro. Por último, ¿una amiga se hace o nace?
Una amiga se hace, totalmente, y tiene que ver mucho con las experiencias que se vivan, con la disponibilidad para estar ahí para ellos, con esta discreción, con esta apertura y con esta, pues, sí, finalmente, con esta disposición para ayudarlos y no para imponer, sino para acompañar.
Ujú. Ujú. Muchísimas gracias, porque con toda esta conversación, me queda claro que la amistad es un tesoro valiosísimo y, del cual, podemos disponer, siempre y cuando estemos también nosotras dispuestas a dar. Te agradezco mucho.
Gracias a ti por escucharme y permitirme, eh, contarte cuál son ha sido mi experiencia, y muchísimas gracias. Hasta pronto.